Personnellement, heu, j'ai eu l'expérience de quitter un boulot.
OK.
Heu, et je j'ai su qu'il était temps de quitter ce boulot, heu, quand la nouvelle direction est arrivée.
D'accord, c'était il y a combien de temps?
Oh, il y a 4-5 ans, à peu près. En fait, heu, je travaille hem, je travaille dans les hôtels 4-5 étoiles, et heu, c je suis gouvernante générale, et du coup, hem, bah, je travaillais dans un hôtel, heu, 4 étoiles, celui-ci, heu, très bien, heu, j'avais été embauchée par un un super directeur.
4-5 ans, OK. D'accord, tu fais quoi? OK. Mmh mh.
Qui m'avait tenu 1 heure et 1/2 <chuckles> à l'entretien, et puis, au final, me dire: «Bah, madame, vous êtes embauchée». J'étais super contente, hein. Ah oui, oui, j'étais vraiment très contente, heu, jusqu'au jour où est arrivée, heu, la nouvelle direction.
Super. <laughs> Et c'était combien de temps après, que du coup, tu prennes ton poste?
Et bien, 2 ans après, il y a eu la nouvelle direction donc oui, alors moi j'ai su plus tard que, heu, le directeur qui m'avait recruté, heu, bah, allait partir alors qu'il m'avait rien dit. On était très proches, lui et moi, on avait le même bureau du coup, hein, heu, puisque, heu, lui c'était mon chef, c'était celui qui était su au-dessus de moi si tu veux, le directeur de l'hôtel.
D'accord. Mmh mh. Mmh mh.
Et donc on partageait notre heu, on partageait notre bureau et heu, on s'entendait très, très, très, très bien et mmh, et j'ai pas compris pourquoi, heu, il m'avait pas dit qu'il allait partir en fait. Je pense qu'il voulait faire la surprise à tout le monde.
D'accord, et tu l'as appris, heu, du tu l'as appris du jour au lendemain, du coup?
Alors, je l'ai appris, non, heu, 7 jours avant que le nouveau directeur s'en aille.
Ah, ouais, donc ça fait pas beaucoup.
Heu Pardon.
Ça fait pas beaucoup de de temps, heu

Le 1er jour de son arrivée, du coup.
Alors non, pas le 1er jour, hem, parce qu'il a fait le il a fait le tour des services, donc heu, au restaurant, il est allé voir le chef. Hem, heu, <tsk> donc heu, cet hôtel, hem, vendait du vin aussi puisque c'était heu, voilà, donc heu, il est allé voir, heu, le la partie vin et heu, la perte la partie, heu, service à table, le restaurant, heu, il, après, il est arrivé dans les chambres, heu, il il a vu quelques femmes de chambre, quelques valets et il arrive à moi <chuckles> La gouvernante générale. Et ben ça ça l'a pas fait du tout hein. Franchement, quand j'ai vu sa tê
Mmh mh. OK, ouais. Mmh mh. Directement?
Pardon?
<chuckles> Directement, tu t'es tu t'es rendu compte que ça allait pas le faire?
Et pas